بالضبط ده اللي بيحصل معايا فعلًا. و إمم.
بس، فأنت يعني أكتر حاجة حاول تعملها إنك تحاول على قد ما تقدر بالتدريج بقى واحدة، واحدة، أنا عارفة الموضوع مش هيبقى سهل عليك وهتبقى يعني هتاخد وقت فيه شوية، بس صدقني بيجيب نتيجة كويسة أوي، فحاول تعمل كده، آآ الموضوع هيجيب نتيجة وه وه ومش هتضايق أوي وهتعرف ترد وهتعرف تاخد آآ تاخد وتدّي كده مع الناس إنه لأ والله أنت مش عندك حق في كذا، أنا لو ممكن لو كنت خدت وقتي في كذا، كنت عملت كذا. فهتلاقي الدنيا أسهل معاك في التعامل يعني.
إمم. إمم، بالضبط فعلًا يعني المفروض إن أنا يعني أفكر بالشكل زي ما أنتِ بتقولي، إن أنا ت في شغلي إن أنا أفصِل ال النقد أو الكلام آآ، عن شخصيتي عن لأ يعني أركِّز في الحاجة فعلًا اللي هو انتقدني فيها والكلام اللي هو قاله، إمم، بالضبط آه، لأ أنا فعلًا ما ما بافكرش خالص بالطريقة دي، الموضوع فعلًا محتاج تدريب زي ما أنتِ بتقولي، وده عامِل كده كتير، وعلى فكرة برضه موضوع إن أنا ب مع صحابي إن أنا، آآ أبَدِّي نفسي أو يع أخلّي نفسي أنا الأولوية آآ أوضّح لهم ب بشكل عام، على فكرة أنا كنت باعمل عكس كده خالص، يعني أنا كنت دايمًا، آآ مستعد أضخّم آه، كنت يعني ما ب ما باشاركش أصلًا، كنت بابطّل إن أنا أشارك أي حاجة بقى رأي أو آآ، آآ مثلًا حاجة عملتها في الشغل والّا حاجة، ما فيش موضوع باحاول أتكلم فيه، اللي هو باتكلم ده بس ما أسمعش انتقاد أو تعليق سيء أو سخرية، فكنت اللي هو م ماشي بالمبدأ ده، بس ده بيخلّي إن أنا شخصيتي مش واضحة أو آرائي مش واضحة يعني، فكان ده التأثير السلبي عليَّ. فأنا فعلًا محتاج أعمل زي ما أنتِ بتقولي، لأ، إن أنا اتكلم عادي بس آخد فعلًا موقِف بحيث إن أنا أقلل حتى من الموضوع ده شوية وأغيّر من تفكري زي ما أنتِ بتقولي.
بالكلام بس، بالضبط. أ آآ، حسيت بكلامك، آه. إمم. إمم. إمم. لازم تروَّح من القعدة اللي أنت قاعد فيها مرتاح، مش شايل هَم بقى إن في حاجة ضايقتني وما ردّتش وما عرفتش، وفي كلام كتير في دماغك ده كان ليَّ رد على كذا وكذا وكذا وما قُلتش كذا وكذا، دماغك هتفضل شغالة من غير داعي.
إمم، بالضبط إمم.
وطاقتك كلّها هس هتستنزف يعني.
بالضبط فعل إمم.